जी, जी। अ, आपको आपको तो पता है, हर चीज़, हर लोग, कोई न कोई, हर दिन कुछ न कुछ मिसयूज़ करते हैं। अ, कुछ चीज़ हो ज गई, रिकार्ड कर ली और अपलोड कर दिए। वो किसी और को इंस्पिरेशन बन जाती है। तो मुझे
हुँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, आपकी बात सुनके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा अपने भी प्रोफ़ेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, तो और छोटे बच्चों की शिक्षक हूँ। तो मेरे को एक मौका मिलता है कि अ, जो छोटे बच्चे हैं जब हम छोटे होते हैं, वहीं से एक फाउंडेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी, चाहे वो हमारे मोरल्स की हो, चाहे वो हमारे एथिक्स की हो। अ, बचपन से, जो कहते हैं ना, एक बीज जो आपके अंदर डाला जाता है, वही वही पौधा बनता है बड़े होके। वैसे ही आप बनते हो। तो मुझे एक मौका मिला है कि अ, मैं अ, बच्चों को स्टार्टिंग से ही ना, कोशिश करती हूँ कि उनके एथिक्स, उनके जो मोरल्स हैं, वो अच्छे हों। जैसे सिविक सेन्स हो उनके अंदर, मैं इन सब चीज़ों का ना ध्यान रखती हूँ। और दूसरी चीज़, जो अ, मेरे प्रोफ़ेशन में मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि मैं अप बच्चों के साथ अपना बचपन दोबारा से जी रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे अ, मैंने अपने दोस्तों को ये बोलते सुना है कि, "काश हम दोबारा से स्कूल जा सकते, स्कूल की वो ज़िंदगी दोबारा जी सकते।" पर मैं तो अभी तक स्कूल ही जा रही हूँ, <laughs> तो मैं
हुँ। उ, जी। उ, जी। जी, सही बोले। हुँ, हुँ। उ, जी, आप स्कूल ही जा रहे, लेकिन वो अनुभव कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ पे आप अनुभव किसी और को दे रहे हैं।
हाँ जी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पर क्या होता है, जब उनको मैं देखती हूँ ना, बैकबेंचर हैं, पीछे अ, लंच खोल के खा रहे हैं, लंच से पहले हाँ, तो वो सब चीज़ें मुझे दोबारा याद आती हैं। मैं भले उन्हें उस चीज़ के लिए डाँटती हूँ, या पर उनको खुश देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है।
जी, जी, यादें ताज़ा हो जाते। <chuckles> जी, वो तो बचपन के कुछ और ही म
और और मैं ये हाँ, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं चीज़ें करूँ ना, बच्चों के साथ ही करूँ। मतलब जैसे स्पोर्ट्स का पीरियड होता है या आर्ट का पीरियड होता है, तो अक्सर स्कूल में आर्ट के और स्पोर्ट्स के लिए टीचर, जो है ना, वो अलग होती है।
जी।
उस टाइम पे बाकी की जो टीचर होती हैं, अपना बैलेंस काम करती हैं, जैसे नोटबुक चेक करना।